Alors je voudrais te parler un petit peu de d'une situation dans laquelle je me trouve en ce moment. Hem, c'est lié notamment à, mmh, à ma vie professionnelle, à mes choix de carrière. Heu, c'est vrai qu'avec les années, voilà, je me suis mis à me poser de plus en plus de questions par rapport à à tout ça et hem, pour te donner un tout petit peu plus de contexte, heu, c'est vrai qu'il y a aussi dans dans cette situation, il y a aussi le fait que j'ai une passion, heu, qui est, heu, le beat making, si ça te si ça te parle. Heu, je compose, heu, des musiques heu, sur mon ordinateur.
Moui. D'accord. Oui. D'accord.
Heu, je fais ça depuis maintenant, heu, de de nombreuses années. Et hem, c'est vrai que voilà, la question, elle s'est posée pour moi d'essayer de de faire, heu, de la musique heu, de manière plus sérieuse et peut-être pourquoi pas, heu, hem, de manière, heu, professionnelle. Essayer de commencer à gagner, heu heu, ma vie, heu, grâce à ça, si possible.
Oui. OK.
Donc j'en suis j'en suis dans cette, heu, j'en suis dans cette démarche, heu et je bloque un petit peu, voilà, j'ai du mal à avancer, heu, parce que, hem, je suis, heu, beaucoup, heu, dans la comparaison, heu, avec les autres, heu, compositeurs comme moi.
D'accord. Ouais. Ah! D'accord, OK, oui, ouais. De toute façon, c'est, heu, c'est normal, hein! De de se comparer justement à d'autres artistes. Heu, voilà, parce qu'on a toujours aussi des in des influences, on a toujours des inspirations et heu, voilà, c'est plus fort que nous donc c'est tout à fait normal de de de vouloir se comparer avec d'autres artistes, ne t'inquiète pas là-dessus. Et heu, toi, tu comptes, heu, faire comment? Est-ce que tu as un plan pour, heu, essayer de monétiser, heu, ta musique et tu comptes les mettre sur les plateformes de streaming? Tu comptes, heu, créer une chaîne YouTube? Comment ça se passe?
Mmh mh. Mmh mh. Bah, d déjà, heu, c'est vrai que, hem, je sais pas exactement comment je je devrais m'y prendre, mais heu, j'ai quand même connaissance de tous ces tous ces moyens de de diffuser sa musique comme, heu, voilà, hem, les les les les réseaux sociaux, heu, les plateformes comme YouTube ou alors, heu, voilà, heu, les les plateformes musicales, heu heu, je sais que c'est possible de de de de se de s de distribuer ses œuvres même en indépendant. Hem, maintenant, heu, le truc qui me bloque vraiment, c'est, on va dire, des, mmh, des pensées qui sont à l'intérieur de moi. Heu, c'est des choses qui, heu, que moi-même je me mets en tête, hem et qui m'empêchent, heu, de vraiment faire toutes les démarches pour, heu, pour vraiment développer mon mon activité parce que je me sens je me sens pas toujours, heu, légitime, en fait.
Oui. Oui. D'accord. Oui. Mmh mh. Ah oui, d'accord. Et, heu, vu que ça fait quand même plusieurs années que tu dis que tu fais de voilà, du du beat making, hem, ça ça fait combien de temps que tu ressens à peu près ce ce ce ce doute, ce blocage? C'est, heu, c'est quelque chose d'a d'assez récent ou ça fait longtemps?
Mmh mh. Oui, oui, c'est enfin, c'est quelque chose, heu, je dirais que ça fait quand même assez longtemps, en fait, je dirais que ça fait quand même assez longtemps. Hem, ça doit faire environ, heu, 5 ans, heu, ça doit faire environ 5 ans que vraiment heu, hem, voilà, je je j'ai l'impression heu, en fait, pour tout te dire, pour pour te donner un petit peu, heu, un petit peu plus de détails, hem, ça correspond, heu, vraiment à la date où, heu, j'ai commencé à travailler, heu, dans dans mon travail actuel, heu, en industrie. Et hem, qui est un travail que je fais, voilà, pour des raisons, voilà, alimentaires, on va dire, hein. C'est pas pour le le plaisir, hein. C'est vraiment juste un travail, heu, pour gagner sa vie. Heu et je me suis pas mal éloigné de de la musique, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup moins de temps pour en faire, heu heu je me suis senti un peu plus fatigué, un peu moins en forme, heu, hem j'ai pas toujours trouvé la motivation de vraiment, vraiment creuser. Alors que, heu, qu'avant ça, voilà, j'étais quelqu'un qui qui regardait les tutos, j'étais quelqu'un qui allait sur les forums, j'étais quelqu'un qui qui était, heu, actif dans dans s dans la recherche de de de cette connaissance et heu, depuis 5 ans, heu heu, c'est comme si je me sentais un petit peu, voilà, dépassé par tout ce qui est tout tout le changement déjà dans la musique, tout ce qui est arrivé sur le marché, toute la concurrence, heu, maintenant, heu, voilà, tout tout le monde peut le faire chez soi et, le la concurrence de l'IA, également, heu, donc, heu, bon, voilà, c'est vrai que c'est c'est des petites barrières qui qui s'ajoutent les unes aux autres et qui me qui me retiennent un petit peu en arrière.
Mmh. D'accord. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Ah oui. Mmh. D'accord Oui. Bien sûr. Mmh mh. D'accord, ouais, c'est quelque chose qui doit être assez compliqué heu, à à vivre justement, en plus si si c'est ta passion, heu, voilà, pour heu, gérer ça, heu, au quotidien, c'est sûr que ça doit pas être facile, mais on va trouver des solutions en ensemble, hein! Et hem, est-ce que toi, heu, tu tu as un style particulier, heu, au niveau musique ou alors tu touches un peu à tout, heu, qui comment tu tu définirais ton style musical?
Ouais. Heu, je je je touche un peu à tout, hem, en fait, heu, dans le sens où heu, bah, c'est c'est venu avec les années, hein, c'est venu avec le le temps, heu, au tout départ, je je commençais, heu heu, par le le genre de musique, heu, j'ai commencé par le genre de musique que j'aimais, heu à savoir, voilà, tout ce qui est musique heu hip-hop urbaine et heu, au et au fur et à mesure, heu, j'ai j'ai eu la chance, heu, de col de collaborer avec des gens qui étaient d'univers un peu différents. Et heu, et donc ça m'a poussé un petit peu à à reb repousser un peu mes limites et sortir un peu de ma zone de confort et heu, produire dans des dans des domaines un petit peu différents, donc, heu, aujourd'hui, je je suis devenu un peu plus heu, polyvalent.
Oui. Ouais. D'accord. Oui. D'accord. OK, bah déjà ça, c'est positif, hein. Heu, d'avoir heu, étoffé comme ça ta ta gamme, heu, musicale. Du coup, tu vas pouvoir faire, heu, des des mix entre heu, hip-hop urbain et d'autres styles. Heu, du coup, ça va a ajouter aussi un style un peu unique, hein, à tes créations. Et hem, et du coup, est-ce que tu pourrais définir, heu, le le blocage qui te en fait, tu vois, tu dis que c'était toi contre toi, plus Peut-être que tu as fait écouter, heu, certains de tes morceaux à des amis, à des proches? Est-ce que tu as eu un retour par rapport à ça?
Oui. Ouais, c'est ça. Heu, oui, oui. J'ai j'ai fait écouter, heu, ma musique à à des proches, à des amis. Heu et heu, et les retours, heu, sont généralement, heu, plutôt positifs. Heu, mais hem ouais, franchement, heu, tu tu tu vas penser que je suis fou, mais c'est c'est comme si j'arrivais malgré tout, à toujours retrouver, heu heu, des excuses. Heu heu, je te donne un exemple. Par exemple, mes proches, heu, hem, i ils vont me dire: «Oui heu, voilà, cette musique est super. Heu, c'est c'est c'est très bien», et moi, heu, je vais me dire: «Mais peut-être qu'ils me disent ça simplement pour ne pas me vexer parce que c'est mes proches et parce qu'ils m'aiment». Heu, ou alors, je vais me dire: «Oui, mais ils me disent que c'est bien, mais eux, ils n'entendent pas la musique comme moi, je l'entends», heu heu, alors que moi, je suis en train de focaliser sur un détail que finalement heu, personne n'entend. Mais, heu mais moi, ouais j'ai tendance à tiquer sur des détails et j'ai tendance à me à me comparer un petit peu aux autres producteurs et à me dire: «Non, bah, c'est mieux chez eux. Heu, ils sont voilà ils sont plus expérimentés, ils sont plus doués, ils maîtrisent mieux. Moi j'ai perdu la main". Enfin, c'est c'est un petit peu de manque de confiance aussi, heu, c'est c je crois que c'est ça qui me qui me freine, hein.
Oui. Ah oui. D'accord. Oui. Ouais. D'accord. Ah oui. Mmh. D'accord. Oui, non, alors, déjà, heu, je te trouve absolument pas fou de de penser ce genre de choses. C'est tout à fait normal, en fait. Tu as l'air d'être quelqu'un de de perfectionniste. Tu veux que ta musique, heu, reflète, heu, voilà, enfin, que que tu ressentes vraiment, heu, quelque chose de parfait pour toi. Donc heu, non, ça, c'est plutôt c'est plutôt très positif, peut-être, comme ça, hein, même si, heu, là, pour l'instant, ça te met aussi quelques freins, mais heu, c'est peut-être aussi, comme tu disais, le fait que tu es, heu, assez occupé au niveau professionnel et que tu as beaucoup moins de temps qu'avant de de te consacrer de te consacrer à la musique. Du coup, heu, voilà, ça doit jouer aussi énormément sur, heu, sur ton ressenti et hem, est-ce que, heu, justement, le le week-end, heu, c'est quelque chose que tu fais souvent, ça, te te te plonger dans l'univers musical ou c'est quelque chose que tu fais un peu moins, justement, à cause de du travail que tu me décrivais tout à l'heure, qui te prend aussi pas mal de, bah, de de temps de cerveau disponible, comme on peut dire maintenant?
Mmh. C'est ça. Oui, c'est Oui, oui, je comprends totalement, heu, la manière dont tu veux me le dire et et c'est et c'est totalement ça. Heu, sauf que mon travail, non seulement, se va solliciter mon mon mon cerveau mais aussi mon corps. Heu, puisque, bon, bah, comme je travaille dans l'industrie, heu, voilà, c'est souvent des tâches un peu répétitives et heu, et souvent à base de de de port de charge, heu, hem où c'est c'est du métier, heu, voilà, qui sont qui qui est très demandeur physiquement et mentalement. Hem, mmh, du coup, c'est vrai que, pour répondre à ta question, bah, j'en fais peut-être pas autant, hem, que je voudrais et heu et ouais, parce que c'est vrai que je suis fatigué. Le week-end, c'est vrai que j'ai tendance à être un peu fatigué. Je profite de mon week-end pour, heu, pour récupérer et puis, bah, j'ai également aussi une vie sociale et du coup, voilà, c'est il faut faire la part des choses entre tout ça. Mais mais j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup réussir à me dégager des moments pour faire un petit peu plus de musique et vraiment, heu, j heu, essayer de de rattraper un peu, voilà, rattraper tout ce que j'ai pu manquer, heu, de ces 5 dernières années. Hem, j'ai l'impression qu'il me faut, heu, voilà, j'ai l'impression qu'il me faut encore de, heu, de la pratique, en tout cas, pour me remettre à jour, une mise à jour, quoi.
Oui. Mmh. D'acc Ouais. Mmh mh. Oui. Bien sûr. Oui. Ouais. D'accord, OK et est-ce que tu as déjà essayé de, heu, tu sais, une fois que ton travail était terminé, la journée, heu, de te dire alors par exemple, peut-être pas tous les jours parce que c'est vrai que tu as un travail qui demande, heu, quand même beaucoup de capacités physiques et mentales du coup, bah, oui, heu heu, le soir, tu es peut-être pas forcément disponible tous les jours. Mais heu, est-ce que tu as déjà essayé de te mettre, hem, on va dire un petit objectif simple, hein, tu vois, de 1 heure, heu, tous les 2 jours par exemple où tu vas te consacrer uniquement à la musique. Est-ce que tu as déjà essayé de mettre ça en place?
Mmh mh. Heu, non, très très honnêtement, c'est vrai que j'avais pas, heu, vraiment essayé de de mettre quelque chose en place, heu, hem, de cette manière. Heu, non, c'est vrai que j'ai j'ai tendance à voilà me mettre, heu, un peu sur l'ordinateur, hem, sans planifier les choses, heu heu, c'est vrai que c'est pas une approche que j'ai que j'ai vraiment déjà adoptée mais ça me semble, heu, plutôt intéressant en tout cas de creuser dans cette voie-là parce que, heu, de toute façon, heu heu, sans ça, bah, j'ai je j'arrive pas à m'en sortir donc il faudrait quand même que que je commence par par le commencement, je pense.
Oui. D'accord. Oui. Mmh. Mais déjà c'est très bien hein, tu sais d'être, heu, d'être conscient, heu, du problème parce que d'être conscient de de quelque chose, heu, c'est la meilleure façon de le résoudre. Donc heu, déjà ça c'est positif et c'est vrai que d'y aller à l'instinct c'est quelque chose aussi de très bien mais peut-être que, toi, tu as besoin d'un cadre, en fait, que tu vas te fixer. Alors je te dis pas qu'il faut que tu fasses ça, heu, sur 1 mois mais déjà essayer de faire ça pour 1 semaine déjà. La semaine prochaine tu te dis: «Bon, écoute, le mercredi et le vendredi, voilà, je réserve 1 heure, heu, le soir, à ma musique et je vais essayer de faire» et tu vas essayer de faire ça, heu, sur, heu, sur quelques semaines pour voir si ça te convient et si ça te convient pas, il y aura toujours m peu il y aura toujours moyen de d'ajuster, hein, tu vois, les horaires, heu, pour quelque chose qui com qui corresponde mieux à ton rythme, tu vois? Mais au moins essayer quelque chose, heu, pour déjà te te redonner confiance et te te redonner envie, tu vois, de la motivation de de tout mise de te mettre à jour, comme tu disais tout à l'heure.
Mmh. Ouais, ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Bah, je te remercie je te remercie beaucoup pour ton écoute et je te remercie pour tous tes conseils, heu, hem, c'est vrai que, voilà, ça m'encourage à quand même, heu, aller de l'avant et et et reprendre un petit peu tou toutes les démarches pour réaliser, voilà, heu, pour réaliser mes attentes, quoi. Donc heu, je te remercie beaucoup pour, heu, pour ton empathie et et ça va beaucoup m'aider. Merci.
Oui. Bah, je t'en prie, c'était avec plaisir et tu as tous les outils qu'il faut en toi, en tout cas, bon bon courage et heu, j'ai confiance.